ค่ะ
แล้วผมก็นั่งรถเมล์ต่อไปแถว ๆ 511 ไปประตูน้ำ เพื่อที่จะไปรับลูกค้า แล้วรถก็บอกว่า อ้อ จอดตรงเนี้ยแหละ ลงได้เลยประตูน้ำถึงแล้ว ผมเดินแบบ โอ้โฮ มันไกลแบบ เนี่ย อันนั้นมันซอยอะไรนะ? ซอยเพชรบุรีอะ แค่รู้สึกว่าไม่กี่ซอยอะ โอ้โฮ คนกรุงเทพนี่ผมยอมใจเขาเลยนะ กิจกรรมหลักของคนกรุงเทพ คือการเดินเลย
อืม ค่ะ อา <chuckles> มันไก่ เออ ๆ อือ อืม <chuckles> ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ก็เนาะ ไม่รู้ยังไง ก็เป็นเมืองใหญ่นี่เนาะ
ใช่ ผมมองว่า ว่า
ค่ะ มันก็ จำ เป็นต้องทำอย่างงั้น อืม

ที่พักเหรอคะ? ไม่ค่อยมากค่ะ มีไม่ค่อยเยอะ ใช่ แล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมือง อ่า แถว ๆ ที่เป็นโซนที่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะค่ะ จะไม่ค่อยมีเท่าไรค่ะ จะ จะเริ่ม จะเริ่มเห็นมีคนทำเป็นพูลวิลลาบ้างแล้ว กับ resort เล็ก ๆ ค่ะ อย่างงั้น แต่ว่า เอ่อ ถ้าเป็นแบบโรงแรมใหญ่ ๆ เลยที่ติดชายหาดเลย อย่างเงี้ยค่ะ อืม ไม่ค่อยมีอ่ะค่ะ มีก็น้อยเป็นโรงแรมใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ อืม
ครับ อืม ครับ อือ ๆ ครับ อา ครับ ผมเนี่ยแค่ขับรถให้ผ่านประจวบได้ก็เก่งแล้วครับ
<chuckles> โอ้โฮ กว่ามันจะผ่านได้นาน ๆ ๆ มาก มันไกลมาก อือ ใช่มันไกลมากจริง ๆ ค่ะ
ท้อเหลือเกิน ใช่ไหม? มัน มันรู้สึกว่า โอ้โฮ นานเหลือเกิน เคยแบบ ไกลสุดของประจวบนะครับ คือแบบ
ค่ะ